Às vezes sim assim, se eu acordo e não consigo voltar a dormir, eu acabo voltando, nem sempre é só o Instagram, às vezes eu ligo um um show, alguma coisa no meu celular mesmo, mas eu acho que tá me fazendo muito mal ter ali, eh, o acesso ao celular, né.
<laughs> Entendi. É, é.
Porq porque tá afetando a minha vida, eh eh, mas eu vou deixar o meu livro ali no cantinho com o meu Kindle, porque eu tô louca pra terminar esse livro, eu acho que vai ser um bom momento, mesmo, assi é porque às vezes eu tenho insônia, mas eu acho que essa insônia tá sendo causada porque eu não tô fazendo um uma boa rotina antes de eu dormir
É. Exatamente.
e eu não tô conseguindo relaxar
Essa higiene mental às vezes até é uma ideia do quebra-cabeça em família, ali com o seu filho até pra ele também engajar nessa coisa analógica, ajuda, porque depois do jantar montar um quebra-cabeça e eliminar o celular, depois do jantar de todas as formas, talvez seja uma boa pra vocês do tipo porque mesmo que você veja, sei lá, 20h e vá dormir às 23h, estimula ainda um pouco o cérebro e ali quebrar tudo a partir das 20h a família virar analógica talvez te ajude. Pode fazer quebra-cabeça, pode fazer
Não, acho que vai fazer muita diferença, inclusive até pe dar pra ele esse hábito, né, porque, pra ele carregar pra vida dele, né, que a gente fica sempre a gente conversa muito sobre hábitos alimentares em casa, porque eu acho importante ele aprender o que que faz bem para o corpo, o que que não faz, e, assim mas eu acho que esses hábitos também, como você disse, analógicos, né, vai ajudar ele me ajudar também nessa meio tempo, porque, eh, tá sendo bem difícil, eu tô assim com muita dificuldade pra dormir, eh eh, mas olha, muito obrigada viu, pelos teus conselhos, eu fiquei muito feliz, eu vou com certeza comprar um quebra-cabeça, <laughs> e vou colocar meu livro ali na minha mesa de cabeceira pra me ajudar, hã, obrigada de coração, viu?
Né? Exato, Um jogo de tabuleiro. Uhum. Sim. É. Uhum. É, sai <chuckles> <laughs> É. Imagina, é legal, vocês podem virar uma família dos anos 60, assim, onde não tinha nem internet, nem computador, né, fazer essas atividades em família. Tomara que
É Eu aposto que as pessoas nessa época dormiam muito melhor do que a gente.
Ô. <laughs> Dormiam, dormiam às 21h estava todo mundo dormindo, cansado ali ó, depois de uma interação familiar, tranquilo. <laughs>
É. É verdade. Bom muito obrigada viu?
Olha espero que dê certo. Sim. Aí qualquer coisa, se quiser vir aqui contar mais ou se tiver qualquer outra dúvida eu tô por aqui. Até a próxima.
Tá, muito obrigada. Tchau tchau.
Tchau.